Tudo bem, tudo bem. Olha, queria umas dicas suas.
Hum. Hum, me diga. <laughs>
Ai, tava aqui sofrendo em relação ao trabalho.
Menina, sei como é que é, amiga, nem penso, nem imagino quão desgastante é. Porque eu sei, eu vivo também assim, nossa.
Ai. <laughs> Ai, cara, é muito complicado, né, porque ser humano, cara.
Sim, é, não. O pior é quando você literalmente não tem opção. Na maioria das vezes, né, a gente não tem opção, a gente tá <chuckles> trabalhando, ninguém tá fazendo porque gosta, mas eu percebo o desgaste que dá com pequenos desentendimentos ou situações que te sugam, digamos assim, sabe, nesse ambiente de trabalho.
Exato. Aham, aham, é. Super. Exato. Nossa, exato. Eu acho que a parte de lidar com pessoas é a parte mais difícil sempre do trabalho, né, não importa qual é o seu trabalho, sempre vai ser a parte mais difícil. <laughs>
Isso. Uhum, sim, no tudo. Sim. Muito me é difícil lidar com gente, ainda mais quando o seu trabalho, por exemplo, é atendimento ao cliente. Você lida com gente das 2 áreas, das vertentes interna do trabalho e como prestadora de serviço ali. Nossa, é sempre
Super. Ai, s Aham. Aham, e muitas vezes as pessoas não estão felizes, né, e colocam a isso em você, né. <laughs>
Isso Não estão, não estão, não estão. Então, tipo assim, eu já chego no meu trabalho disposto a acabar com o dia do outro, porque meu dia já não está leve, é tipo assim, eu tenho essa impressão. Amiga, eu tenho essa impressão de que às vezes as pessoas elas saem de casa sim, com a intenção de te irritar. Elas saem de casa sim com a intenção de testar sua paciência, sabe?
Exa Nossa, super. Testar, fala: "Olha, hoje vamos ver até onde ela aguenta." <laughs>
Uhum. <chuckles> Ah, eu acredito fielmente nisso, eu acredito. Mas você acha que <clicks tongue> nesse quesito de lidar com outras pessoas, a comunicação faz tanta diferença assim?
Ai Aham.